Iya gimana tuh, Kak?
Oke, nah oke. Hmm.
Iya, eee, mungkin gini ya, Kak iya gimana tuh, Kak?
Oke, pastinya kamu bisa ya fokus ke tujuan kamu sendiri kamu bisa bikin daftar sebenarnya apa sih yang kamu mau dalam hidup tujuannya adalah apa? Misalnya untuk tetap dekat dengan anak dan tetap berpenghasilan atau tentang karir misalnya ya, kalau tadi itu kan sebetulnya apa yang sudah kamu jalani seperti dekat dengan anak dan, eee, tadi tetep bekerja itu kan jadi tujuan kamu nih saat ini. Enggak apa apa kamu terus aja dan ternyata kamu udah berhasil loh. Itu sadari itu dulu. Nah terus selanjutnya
Oh oke, berarti nulis dulu ya, Kak? Nul kita nulis gitu apa yang kita capai gitu ya, Kak?
Betul betul. Jadi ap betul apa yang sudah kamu capai, apa yang sudah kamu lakukan, nah kira-kira kamu pernah belum, eee, mencoba hal itu?
Belum pernah sih, Kak, selama ini bahkan aku enggak terpikirkan gitu kan untuk, eee, menulis kayak gitu mungkin itu bisa memvalidasi gitu ya, Kak, perasaan aku selama ini gitu ya kayak membanding-bandingkan diri dengan teman ya?
Betul, jadi bisa tuh kamu coba tulis apa saja sudah kamu capai dan kamu bisa tulis juga ketika kamu bekerja di kantoran dan berkarir gitu ya kira-kira apa aja yang nggak bisa kamu lakukan, nah misalnya salah satunya enggak ada waktu untuk diri sendiri dan juga enggak ada waktu untuk keluarga gitu, nah gimana menurut kamu?
Oh, oke oke bener sih.